É verdade. Não, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio bem legal e, eu acho que, eh, tem tem sido essencial para esse momento, sabe, de algo tão inesperado.
Uhum. É, com certeza, não, ó, eu acho que assim, eh, vocês estão no caminho certo, né. E me parece que essa resiliência vocês já têm. É claro que, eh, é um sentimento que você não vai conseguir todo dia acordar plena, resiliente, feliz, contente, né, assim, eh, às vezes você pode se sentir mais para baixo, às vezes você pode estar num não estar em um dia tão bom, às vezes, a vida joga mais alguns obstáculos. Mas, eh, é entender também que é sempre um alto e baixo, né. Então, assim, às vezes tem umas tempestades, mas como a vida mesmo, como o universo, depois da tempestade, normalmente vem um sol, então, eh
É verdade. É verdade, né, ser um pouco mais flexível talvez, né.
Aham. Sim, sim, com certeza, né. Eh, e e também eu acho que respeitar teu sentimento, sabe. Quando você se sentir, eh, mal, quando você se sentir meio assim, meio triste mesmo, chateada, eh, entender que está tudo bem, sabe. Que você também não é obrigada, eh, a estar o tempo todo plena.
Hum. Ai, isso é uma boa ideia, sabe. Porque eu acho que, às vezes, a gente se cobra demais, né, o eu me cobro demais, às vezes, tipo assim: "Nossa, eu preciso estar bem, para o meu marido, para apoiar, preciso estar bem para minhas filhas, preciso estar bem, né, preciso estar bem, <chuckles> para mim mesma". <laughs> Mas, às vezes, o sentimento não é esse, né, às vezes, o sentimento é tipo assim: "Nossa, eu não quero estar bem nesse momento, eu quero <chuckles> chorar e jogar tudo para o alto". <laughs>
Uhum. <chuckles> Aham. <chuckles> Sim sim. É, exatamente, e está tudo certo, né, e aí eu acho que, nesses momentos, né, você pode, às vezes, querer ficar sozinha mesma, mas quando você não quiser, se você, eh, quiser ter alguém do seu lado, né, eh, perceber que você tem também para onde correr, né.
É, verdade. É verdade, é verdade. Nossa, eu acho que essa nossa conversa me ajudou bastante, realmente, eh, me inspirou, sabe. E me fez ver que, tipo assim, nossa, eu já tenho tan essa resiliência, né, é só continuar construindo o que já está lá, então, eu acho que, eh, me abriu os olhos por esse lado também, sabe. E foi bem legal, foi, eh, me realmente me trouxe bastante clareza. Muito obrigada pelos seus conselhos, pelas dicas, e por me ouvir também. Obrigada.
Uhum. Uhum. Uhum. Ah. Ah, imagina. Olha, foi superbacana mesmo, eu tenho certeza que que vai dar tudo certo e que vocês vão superar mais esse obstáculo aí.
Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.